えっとですね、あの、一時、ヨガをしていた時があって、で、その中にですね、あの、メソとか呼吸法をですね、取り入れて、ま、その、まあ、うーん、なんだしょう、あの、ストレスを、あの、放すこともできるっていうので、まあ、それをちょっとですね、あの、一生懸命練習していた時があるんですね。
はい。 うん。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
うん。で、呼吸法はまあ、何となくあの、まあ、これが完璧かどうか分からないですけど、できるようにはなったんですけれどもええ、まあ、でも意識しないとできないんですけれどね。ただ、瞑想の方が、まあ、色々ですね、なんか瞑想の練習っていうかですね、なんか、まあ、もうそれをどれだけやっても瞑想状態に入れないんですね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うーん。
うん。で、もうそれをずっとなんか練習して、あの、まあ、ユーチューブとか、色々調べたりとか、やり方とか、あの、やってるんですけど、ああ、もうどれだけやってもできなくってですね、雑念と言いますか。
うん。 はい。 うん。 ふーん。 うーん。
うーん、なんか瞑想ができるようになると、なんかストレス軽減できたりとか、あとまあ、すいそうなんです、睡眠に良かったりとか、まあ、集中力が上がるとか、なんかひらめきがあるとか、でも、なんでしょう、あの、やってもやってもできなくて、もうなんならその時間もったいないんじゃないかしらぐらいまで思うようになっちゃって
ああ、言いますよね。 うーん。 うーん。 うんうんうん。 うん。 ああ、確かに。え、それってあのどれくらいの期間されてるんですか？
ええ。 えっとですね、ま、もう、や辞めちゃったんですけれどもね、あの、まあ結構、ま、半年ぐらい頑張ってやったと思いますね、なんか。半年以上やったな。うんうん。
はい。 ふーん、あれですよね、あのうん。呼吸法って、あの、ちゃんとやろうと思ったら結構難しいって言いますよね。
え、ええええ。 はい。 あ、そうですね、なんか、もう、ほんとにおなまあ、まず寝ながらやることから始めて、そしたら、寝ながらやるとですね、なんでしょう、あの、お腹が、ああ、なんでしょう、あの、床にくっつくようなイメージとか、なんか
ふーん。 へえ。
ん、なんか、座ってやると、お腹が背中にくっつくイメージって言われても、なんとなくまあ分かるんですけどって感じだったんですけど、寝た時に、なんか、ああ、おへそのお腹のその、部分に指を当てながら、まあ、ゆく床に、あのなんか溶けていくような感じみたいな。ただなんか、やっぱ重力で勝手にやっぱりちょっとほら、沈むじゃないですか。すうん。そうそうそう。だからすごくイメージしやすくって、ええ。で、瞑想に関して言うならば、それもなんか、うーん、なんかね、半目で、ん、寝たような感じで、ま、空間を見て！みたいな、とか、その呼吸法と合わせてってやるんですけど。うーん、難しくてですね。
うん。 うん。 へえ。うん。 ああああ、そうです、体がね、うんうん。 うーん。あ うーん。 うんうん。 ななかなか瞑想ってあの、私、あれあの、あのね、皆さんね、個人的におっしゃるのは、あの、なかなかその、なんだろう、奥深く扱うと、あの、難しいって言いますよね。あの、簡単に考えるとなんとなく目つぶってたらいいんじゃないかって思いがちですけれども、うん、そうでもないんですよね。
ええ。 はい。はいはい。 ええ。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
あ、そうなんですね。 はい。 うん。 へえ。 へえ、結構奥深いんですね、瞑想って。
すっごく奥深いですよ。なんかね、やっぱり私、もう、邪念がもう渦巻いて、もう全然、む無になるなんてちょっとほんとになくってですね。
へえ。 <chuckles> 確かにね、難しいですよね、無になるって。簡単なようで、なかなかそのね、考え事しないで何も、あの、考えずに無になるって難しいことですよね。
ええ、ん。 つうんそうなんですよ。 ええ。 難しいですよ。だから、む瞑想で集中力、上がる？どういうこと？とか、なんかほんとに、もうなんか、でも、それをですね、体験したくってですね、一度なったら、コツが分かれば、もう繰り返しできるようになるとかいって言われたんですけど。まあ、なんかですねええ。
うーん。 はい。 へえ。へ、え、それってあれですか？やっぱりあの、瞑想とか呼吸法ってあの、何に効くんですか？ストレス、あの、軽減になったりとか、スイッチあの、睡眠とか集中などですか？
ええええ、え。 あ、そうですと、あの、ストレス軽減になるっていうことと、あの、なんでしょう、あの、集中力が増すっていうんですよね。なんかそういう閃きとかそういうの。ふうに聞きましたけど、でも私なってないので。私もう、それが正解か分かりませんよ。全く。わからないんですけどん。うん。
うん。 へえ。 ふーん。 あれですか？もうなんか、続けられなかった一番の理由って何ですか？
まあ、結局のところ、まあ、諦めたんですね。気持ちの問題です。つまり、うん。気持ちの問題で、まあ結局、天秤にかけたんですよ。あ、これをあの、なんとなくこれをずっとやってても、できる気がしない、っていうところの気持ちの方が強くって。もう、それも邪念ですよね、完全に。うん。うん。うん。
うーん。 うーん。 うん。 うん。 ああ。うんうんうんうん。まあ、できるようにはならないと思ったら、ちょっと躊躇しちゃいますよね。続けるか続けないかっていうのでね。
うん。 そうなんですよ。なので、まあ、ちょっと普通に呼吸法はするけど、まあ、瞑想っていうかは、なんかあの、まあ結局、ヨガクラスみたいのに入って、そういうのをやってたんですよ。それで教えてもらいながら、そこからスタートしたんですけれども。まあ、そのヨガクラスには、まあ、最後3分間の瞑想時間があって、まあそれだけで、まあ、まあできないですけど、まあさんぷんかんだけなんか脱力して、呼吸だけ意識してって、それだけでも十分、あの、何でしょう、あの、ストレス軽減できたので。
うん。 うん。 あ、そうなんですね。 ふーん。 うん。 ああ、いいですね。
そうなんですよ。だから、うーん、結構すごく激しく動く運動してたのを辞めて、まあ、ヨガの方に入ったので、なんか逆にストレスかかったりしてたんですけれども
うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。うんうん。
ええ。 うん。なんですけど、まあ、その、最後のヨガクラスの最後にやるその、瞑想っていうか、まあ、そう、そこだけは、なんでしょう、なんか睡眠前とかに、あの、ちょっと自分でもできるような感じもしたので、まあ、それをちょっと入れたりとかしてるので、まあ、ええ、と思って。
うん。 へえ。うんうんうん。 へえ、あ、じゃあ、ま、ちょっとだけあの瞑想的なことはやられてるんですね。
そうです、的なことですけどね。全く瞑想じゃないんですけど、うーん。
うん。 うん、なんか、ね、あの、よく歩く瞑想とかあるって言いますよね。
すごいですよね。あれほんとにもう、お金がかかってますね、私にしてみれば。どどうやってって感じです。ええ。
うん。 ね、ほんとにあれができる人はすごいなとかって言いますよね。うんうん。
ええ、ほんとすごいと思います。うーん、なんか。
なんかあれですよね、あの、おっしゃったようにヨガの後に瞑想はできるっておっしゃったじゃないですか。 なんかもうそこら辺はもう小さな成功と認めて、ね、あのいいとは思います、とっても。うーん、ま、何もやらないよりかは、ちょっとはこう静かな時間を作って目をつぶつぶってっていうので、あの、なんだろ、それだけでもできたらいいかなって思いますね、うーん。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
そうですね。 そうですな。 ええええええ。 はい。 はい。 そうですね、なんか日々過ぎていく中で、まあ、そのほんの一時があれば、ちょっとね、あの、まあ、ストレス軽減にもなるので、まあ、どうなんでしょうかね。それは良かったのかもしれないですね。うんうん。
うん。 うんうん。 そうですよね。ただね、そのがっつし本格的にもう瞑想に入ろうとかって思ったら、奥がふか深そうなんで、結構ハードル高いじゃないですか、そういうのって。うーん。余計にできなかったらそれがストレスになっちゃう時もあるんでね。うーん。なんだろう、もうそのちっさな成功を認めてあげるっていうのが一番かなって思ったりしますけれどもね。
うん。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 はい、そうですね。もうめちゃくちゃハードル高いですね。 ええええええええ。そうなんですよね。 うーん、そうですね、まあちょっと、まあ、その、ヨガも、まあ、結局のところ、続けられず、まあ、挫折してしまったんですけどね。でも、なんか思い出したように、うーん、やらなきゃやらなきゃいけないなっていうのに、もう、ま、続けるって本当に大変だなと思って、もう。
うん。 うーん。 うん。 確かにそうですね。あの、続けるのってほんとに大変だと思います。あの、楽しくなる前に辞めちゃうとか、そういうのってあると思うんですよ。で、また時間もね、その確保できるかどうかっていうのもあるし、うーん、なんか自分が本当に気持ちいいリラックスして「これだな」とかって思うのだったら続けれると思うんですけども、なかなかそういうのってないと、あの、モチベーションも上がらないし、うーん、続かないですよね。
そうなんですよ。 そうなんです。 そうなんですよね。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 そうなんですよね、そうなんですよね、モチベーショですね。あの、維持し続けるのってほんとに難しいなあと思って、まあ、瞑想呼吸法だけじゃなく、色んな意味で、まあ、そうなんです。
うーん。 うーん。 そうですよね。モチベーション保つのってほんとに難しいと思いますね。日々、あの自分の気持ちもね、変化もありますし、周りも変わっていったりとかしたら、なかなかのモチベーション保てるのって難しいですよね。
ええ。ええ、ええ。 そうなんですよ。そうなんですよ。 そうなんですよ。私、自分に甘いのでね、なんかどうしてもそこで「ま、いっか」がいっつも出ちゃうんですよね「ま、いっか」ばっかり。うーん。
うーん。あ、分かります分かります。ね、でもそこで厳しくしたらそれがね、ストレスになっちゃったりもしますもんね。
そうなんですよね。だから、まあ、ちょっと、「ま、いっか」多すぎるかなって思いながら、「ま、いっか」ってなるんですよ。それの繰り返しの、もうなんかちょっとね、そこにもまた挫折感があったりとかして、なんか難しいなあと思って。
うん。 うーん、うーん、すごい分かります、お気持ち分かります。うーん。でもま、色々やってね、あの、これだったらできるなとか、これだったら続けられるのな、かなっていうのでも全然いいと思いますね、なんか。
うーん。 うん。 そうですね、もうちょっと
うーん、こう自分に合ったものを探す。
そうですね。
うん、で、それを今今模索している最中でも全然いいと思いますけれどもね。
そうですね、なんか自分に合うものをちょっと探しながら、うん、続けられるものを探していこうかなと思ったりもしています。うーん、うんうん。
うーん、うん、と、いいと思います、それでも全然。あの色々やるのもね、楽しいことだし、うーん、そん中で自分に合ったものを見つけたら、あの全然いいとは思うんですけれども。うーん。
うーん。 そうですね。 そうですね。 うん、実は私には向いてなかったってことですね、きっと恐らくこれは、うん。
うーん、どうなんでしょうね。また日にちが経てばやろうかなっていうかも思うかもしれないですしね。
そうですね、ちょっと時間ある時もう1度ユーチューブ見て見直して、ちょっと勉強しようかなと思ったりもしてみました。
あ、いいですね。そのお気持ちがあるなら是非、はい。うんうん。
うん、今日は、なんかちょっと話聞いていただいてありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそありがとうございました。
またお願いします。
はい、お願いいたします。